Exactement donc heu, il y avait pas ce ce côté-là pour, heu, justement aller mieux et donc en fait, heu, ce qui s'est passé, c'est que, moi, je le vivais très mal et je trouvais qu'aussi d'un point de vue de la santé mentale c'était très, très facile de, bah, de sombrer, quoi, heu, surtout durant cette période où je pense que la je pense que dans le monde entier, les gens étaient affectés par, heu, par la situation très anxiogène, surtout quand on est dans un espace très restreint. Ce qui était le cas.
Mmh. N ouais. Oui, c'était anxiogène, quoi. Oui, ça, heu, c'est sûr que ça améliore pas les choses, hein. <chuckles>
C'est ça et heu, donc après ça, heu, moi, j'ai j'ai eu le droit <chuckles> à un petit traite c'est pas un traitement de faveur mais disons qu'il y avait le choix d'aller sur le site. Donc on disait, voilà, i possiblement avec évidemment les mesures sanitaires de l'époque, on pouvait venir donc on était vraiment dans un dans le bâtiment, on était 2, quoi. Il y avait très peu de monde.
Ah oui, d'accord, OK. Oui, d'accord mais c'est c'est au final, c'est le problème mine de rien, c'est que, bah, tu avais beau venir physiquement à l'endroit, en fait, tu avais personne qui était là.
Ouais. Exactement donc au final, le problème était exactement le même, heu, et je faisais les heures de trajet en plus, donc heu, j'avais absolument aucun avantage et heu, je trouve que c'était très difficile parce que finalement, bah, heu, dans 9 mètres carrés, organiser un espace de travail quand ton salon, c'est ta chambre, ton salon, c'est ta salle de bain, <laughs> heu, c'est un
Oui et en plus, tu dois te déplacer, du coup. <laughs> Oui, oui. Mmh. Oui. Oui, t t'organises pas un espace de travail, quoi, c'est juste ton espace de vie que tu adaptes, quoi. <chuckles>
Il y a <chuckles> exactement, c'est beaucoup d'adaptation, en fait, la la table, heu, mmh, pour manger c'est aussi le bureau qui est aussi, heu, l'espace où on alors on met un peu toutes les affaires donc c'est très compliqué, donc ça ça a été ma 1re expérience de télétravail, heu, donc heu, et après ça, je me suis dit: «Mais on arrête le télétravail, moi, je veux être 100%, heu heu, physique» donc heu
Mmh. Ouais, j'imagine, ouais. OK. Mmh. Ça t'a vacciné, quoi.

Ah oui d'accord, oui, ben là, en effet, heu, bon, c'est plus compliqué de faire du télétravail.
Voilà, <chuckles> c'est ça, heu et finalement, ben là, on parle, heu, justement des des limites dans le tra entre le travail et la vie perso. Heu, moi, c'est vrai que ce travail-là i je trouve qu'il prend beaucoup, beaucoup de place dans la vie personnelle. Je trouve que c'est très, très dur, hem, quand on est dans un métier, très, très, très social, heu, avec beaucoup, beaucoup d'humains, heu, de ne pas être affecté. Finalement, c'est un métier, heu, moi, c'est le métier que j'ai adoré faire, hein, si je enfin, vraiment, c'est un métier génial, heu, mais je trouve qu'il faut quand même apprendre à mettre de la distance, heu, parce q
Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais. D'accord et toi mais tu es encore enseignante là aujourd'hui? Ah, tu as changé, d'accord, OK et donc ah oui, de tu avais des difficultés pour mettre de la distance et du coup, ça faisait que l'équilibre entre travail et vie perso c'était compliqué à l'époque quand tu étais enseignante, quoi?
Non justement, là je suis, heu, voilà, là je C'est ça. Exactement, mais en fait, je dis à l'époque, enfin, c'est très récent, heu, dans l'idée, c'est vraiment être, heu heu, dans dans un établissement scolaire, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent, heu, en fait, on a des élèves, on est très solli moi, j'étais, par exemple, très sollicitée, heu et en fait, tous les jours, je traitais de quelque chose, hem, à des cas de harcèlement, des élèves en décrochage, heu, des situations d'élèves, heu, des fois, qui sont aussi, heu heu, dans des situations très, très, très, très, très précaires, heu, voilà ouais, c'est ça et donc là, on voilà, il y a aussi la question de la sensibilité, heu, des uns et des autres et me concernant, je suis assez sensible, heu, donc c'est vrai que c'est un métier j'étais très touchée par certaines histoires, heu et donc heu, là, évidemment, heu, c'était très différent, parce qu'on passe de juste, heu: «Ben là, je suis, heu, je suis isolée», bon, plutôt quelque chose de, vraiment, hyper isolé. Je suis seule au monde, en télétravail et là je suis hyper sollicitée, il y a tout le temps des humains qui viennent à moi. Voilà c'est vraiment ça, tout le temps des êtres hu
Mmh. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça pouvait t'atteindre, quoi, hein, psychologiquement, heu, j'imagine? Mmh. Mmh. Ah oui, l'inverse total, quoi. Mmh. Oui tu as pris le pendant complètement inverse, quoi.

Exactement et puis surtout, on n'a pas envie de de pénaliser, voilà, sa sa se sa vie privée pour, heu, pour ça. Donc heu, moi, voilà, c'est après je pense que c'est des erreurs que j'ai pu f j'ai pu faire, hein, heu, heu, au départ et c'est aussi, heu, je pense que c'est aussi avec le temps. La maturité, elle vient petit à petit, heu. Mais aujourd'hui, voilà, je fais vraiment hyper attention. Heu, moi, voilà, heu, je vraiment je j'éteins le PC, hein. Quand je v quand en fait, que je fais la même chose que je ferais sur mon lieu de travail. C'est-à-dire que sur mon lieu de travail, ben, j'éteins le PC et je rentre chez moi et là, j'éteins le PC et je sors de mon bureau.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui, avec un temps de trajet beaucoup plus court, ce ceci dit. Ouais.
Voilà le temps de tr exactement, le temps de trajet quand même plus court, hein, on est sur, heu, 20 secondes. <chuckles> Mais disons que, voilà, c'est des des petites règles que je me suis fixées. Exactement et puis, heu, m voilà, c'est aussi avec, heu, l'idée d'avoir une tenue de travail. Moi je travaillais ch ouais a a alors en fait, heu, j'ai alors c'est assez drôle mais, j'ai le haut, qui est assez pro, heu, parce que des fois, on a des conférences, heu, Zoom, puis le bas, c'est le pyjama, heu, pilou, pilou, quoi.
Oui, <chuckles> c'est ça. Que tu t'es mise au fur et à mesure, OK. Ah ouais, ah, tu as une tenue de travail, heu, chez toi, du coup? Ah, OK. C'est la classique, quoi, c'est celui il faut pas se lever pendant les rendez-vous, quoi, voilà, il faut pas oublier. <laughs>
<laughs> Ah! Ah! Si je me lève, je suis, heu, ah, je suis <laughs> c'est compliqué. Faut, il faut apport exactement, il faut, il faut apporter le café avant
Oui, il y a quelques vidéos qui traînent sur internet, donc, heu <laughs> C'est ça.
heu, faut pas le renverser. Heu, faut faire attention aux chats aussi qu'ils fassent pas des bêtises. <laughs>
Non, ouais. Ah oui, bah, ça, c'est plutôt sympa d'avoir le chat à à la maison, heu, qui vient sur les genoux, heu, quand on travaille.
<laughs> Exactem ah, la mienne vient pas sur les genoux mais, heu, oui, c'est quand même sympa. Mais, dans l'idée dans l'idée, voilà, heu, j'essaie de déconnecter, d'éteindre, heu, voilà. Ensuite, heu, la la petite chemise ou le petit haut professionnel, hop, on change ça. Donc, heu, 1 fois que je suis en total pyjama, je ça va mieux. <laughs> Retour à la vie classique et puis on se prend pas la tête et le téléphone, heu, voilà, je me on est vraiment sur le téléphone, heu, on le laisse de côté pour le boulot.
Ah, ah, bon, laisse ça. Oui, dans tous les cas. <laughs> Là, c'est fini, <laughs> c'est retour à la vie tranquille, Je comprends bien. OK. Et et même les week-ends, du coup, aussi? Si c'est